Como os primeiros trabalhos que eu fiz logo chegando foram aqueles trabalhos de imigrante, em restaurante ou fazendo entrega de comi
Uhum. Tem cois desculpa, eh, tem quanto tempo mais ou menos isso?
Isso tem 24 anos.
Nossa, ok, já me localizei. Bastante tempo, uhum.
É. É, já tem bastante tempo, exatamente. E e aí, fazendo essa troca, essa transição entre um trabalho e outro, ainda mais esses trabalhos que eles podem acabar de uma hora pra outra, você acha achar um outro trabalho melhor ou, de repente, já não te querem mais no trabalho, ou você está insatisfeito com o que você está fazendo naquele momento.
Uhum. Uhum.
Eh, mesmo mesmo e eu ainda estava nos meus 20 anos ali, eu comecei a entrava no trabalho e tentava sempre já começar a economizar, justamente tendo em mente essa possível troca de um trabalho que não não são trabalhos de profissões que você entra: "Ah, esse é o meu trabalho, é aqui"
Uhum. Nã nã não te dá não te dá segurança, né, na verdade. Você fica aí nesse limbo.
É, e não é nada planejado, assim, a longo prazo, né?
Uhum. É aquela coisa pra você exercer fu aquela função e depois seguir aí o seu rumo pra pra outras coisas, enfim. Né, então você fica pensando, entendi. Isso foi durante quanto tempo?
Exato. É.

Hum. A confiança foi aumentando.
E, então assim, pra mim Foi, foi. E, então, assim, até um certo ponto estava estava tranquilo, então eu fiz isso foi o trabalho que durou mais tempo, 3 anos e meio, depois disso, ele vendeu a floricultura.
Uhum. Ok.
E os donos que vieram, eh, eles eles acabaram com o business assim, o o o os cli a clientela
Hum. Não tinham ali não s ok, não sabiam lidar com com o negócio na verdade. Uhum.
Não sabiam lidar e estavam querendo baratear tudo, então, barateando tudo, a qualidade obviamente caiu, a clientela se foi, né, e os trabalhos começaram a ficar as entregas, né, todo esse esse processo começaram a ficar mais escasso, e, na época, eu morava fora da cidade, eu morava num subúrbio, e e aí eles não tinham, eh, motivo pra me mandar embora, num era um trabalho simples, eu n não não faltava, não chegava atrasado, fazia tudo o que pediam
Hum. Uhum. Hum. Ok. Uhum. Uhum. Uhum.
porém, eu usava o carro da floricultura pra fazer as entregas, e aí
É, meio um pouco óbvio, né, normal, tranquilo isso. Uhum. E você também usava esse carro pra ir pra casa, pra se locomover pro subúrbio ou não?
Exatamente, exatamente. E aí Não. Eu ia com o meu carro até a floricultura. Durante o horário de trabalho eu usava o carro deles.
Ah, ok.